Hımm, mesela kendime, eee, çok sık uyguladığım bir şey olarak bunu bir kitaptan öğrenmiştim. beş dört üç iki bir diye bir taktik var, geriye doğru sayıyorsun. Eee, hemen harekete geçmeni sağlıyor. Mesela yataktasın, bir anda işte, eee, telefonunu aldın oynamaya başladın, diyorsun ki: "Ben birazdan kalkacağım." Eee, hemen geriye doğru sayıyorsun, kalkıyorsun.
Hı. O, çok ilginç, nedir? Evet. Hı. Yani bu neden 5 rakamı? 5 saniyede mi yapman gerekiyor bunu?
Evet, yani 5 saniyede diye, eee, kadın kendisi kurgulamış. İşe de yarıyor bende. <chuckles>
Hı hı. Peki sen de baktın 5 yaramadı. Bunu 15'e çektiğin oluyor mu? <chuckles> Bu gerçekten bilmeyen birisinin bir sorusuydu. <chuckles> <chuckles>
<laughs> Hayır. <chuckles> Evet, güzel taktikmiş. <chuckles> Ya bu biraz şey olur herhâlde, eee, kaçm kaçmak demeyeyim de biraz daha, eee, evet yani 15'e çıkarmamak. Zaten oradaki olay, o 5 saniyede harekete geçmiş olmak olduğu için, eee, kendimi çok zorladım. Şu an, bende en çok işe yarayan şey bu.
Tembellik mi? <chuckles> Hı hı. Çok güzel. 4 neyi simgeliyor?
Eee, efendim? 4 niye? Hımm.
Yani beş dört üç iki bir dedin ya, hani, 5 saniyede yataktan kalkmayın. 4 nedir?
Hı hı. <chuckles> Eee, 5 saniye içerisinde yataktan kalkmak. 4 eee, yani totalde 5 beş saniye aslında 4'ün böyle daha spesifik bir yanı yok.
Hı hı. Ya bunu belki günden güne daha hızlandırmak, eee, kendini disipline etmek gibi anlaşılabilir mi?
Hıı. Hımm, ilginç, bak mesela hiç
Hani bugün 5 saniyede yaptın, yarın 4 saniyede yaptın, ondan sonraki gün 3 saniyede yaptın ve sonrasında bu seni, eee, kö eee, kötü <coughs> alışkanlıklara iten şeyden kurtuldun, eee, artık bitti, eee, gibi bir anlaşılabilir mi sence?
Hı hı. Hıı. <chuckles>